Oke, hal yang wajib, enggak wajib untuk kita persiapkan gitu ya, maksud Kakak, supaya kita itu, eee, di musim panas tuh tetap terjaga gitu ya, Kak. Oke, kalau aku pasti juga tetap pake jaket mungkin, tapi ja pake jaket yang agak tipis bahannya, yang bisa bilang airy ya, airy itu kan jadinya bisa menyerap oksigen, kulit kita enggak basah kuyup kalo lagi panas. Rasanya serba salah Kak, antara mau lepas jaket, kulit kita gosong, gitu ya kan gara-gara terjemur paparan matahari yang UV-nya tinggi.
Iya benar. Oh, oke. Iya, untuk menghindari ini juga kali ya, Kak, ya, apa, UV, sinar UV yang terlalu berlebihan, gitu ya.
Benar heeh. Nah, kalo misalkan kalau kita pake jaket kan kadang-kadang kalo terlalu tebel bahannya seperti, eee, katun yang tebel gitu ya, itu bikin kulit kita tuh basah kuyup seperti mandi keringat, gitu ya kan, Kak. Nah, makanya jadi lebih bijak untuk memilih jaket, atau enggak, kalau mau yang, eee, deket-deket aja nih, jalannya, terus mataharinya udah menuju sore, pakailah topi supaya muka tuh enggak kepapar juga, karena, mmm, kulit muka itu lebih sensitif daripada kulit bagian tubuh lainnya, gitu ya kan, Kak. Karena kalo misalkan kena debu dikit, merah. Kena kena kotoran dikit, jerawat. Makanya, eee, e eee, benar-benar
Iya, benar-benar. <chuckles> Iya iya. Wah. Iya kayak, ken kena panas matahari, langsung gosong, gitu, Kak. <chuckles>
Gosong heeh, merah mukanya kayak lagi ditim, gitu ya kan, Kak. Makanya, jangan sampai lah kita bisa mencegah itu, dan kalo bisa pake juga sunscreen ya, kalo untuk orang-orang yang, eee, perempuan, atau laki-laki juga boleh pake skincare. Namanya juga skincare itu kan, bukannya makeup, kalau makeup mungkin, ya udah lebih condong ke perempuan. Tapi skincare itu untuk semua
Betul betul, tuh. Iya, sunscreen itu untuk proteksi, lebih ke proteksi sih, Kak.
Iya proteksi untuk kesehatan kulit, enggak ngelihat gender ya heeh. Anak kecil pun pake handbody itu se termasuk skincare loh. Orang yang mau berenang di matahari terik pun, tetap pakai skincare biar kulitnya nggak kebakar, gitu ya kan. Jadinya lebih, aware sama, eee, proteksi kulit, dan makan, dan hidrasi yang cukup sih, Kak, gitu kurang lebih.
Iya benar benar. Mhm. Wah.

Berbicara tentang cuaca nih kan ya, Kak ya. Nah, ke Kakak pernah enggak sih memperhatikan adanya tanda-tanda alam yang, ya yang bisa dibilang sederhana aja gitu yang menunjukkan, adanya perubahan antara pergantian musim gitu. Mungkin dari musim panas ke musim hujan atau sebaliknya gitu, pernah enggak sih, Kakak memperhatikan hal-hal yang seperti itu?
Oke, kalau aku pribadi ya, memperhatikan beberapa hal yang berubah. Jikalau tuh kalau ada perubahan musim ya, pasti sih aku perhatiin ya. Contohnya nih, salah satunya yang paling signifikan, eee, kalau kita tahu sendiri kita tuh tinggal di Indonesia, yaitu di daerah Asia ya. Nah, kalau, eee, Asia juga mungkin, eee, ke cenderung, kalau seperti kita ini Indonesia, Singapura, Thailand, itu cuma punya 2 musim ya, musim panas sama musim hujan heeh, betul. Nah, kalau sekalipun musim hujan mungkin agak sedikit, memang sih dingin banget udaranya gitu ya, apalagi condong seperti kayak daerah Bogor atau daerah, eee, Bandung begitu mhm, iya. Nah, jadi waktu aku, e lagi memperhatikan, kok udah mau mes menjelang musim hujan in dari peralihan musim panas, itu pohon-pohon mulai pada, eee, ini ya, daun-daun itu pada, eee, me ijo, tapi ijonya itu lebih pekat menuju ke coklat gitu ya. Habis itu tuh mereka itu pada, eee eee, gugur gitu, kita bilangnya gugur semua, eee, berantakan di tanah gitu, berserakan. Ya, itu benar-benar sih jadi suatu PR ya, di mana kan kita jadi nyapu gitu setiap sore ya, Kak. Heeh.
Iya iya. Benar, cuma musim hujan sama musim panas doang gitu. Daerah pegunungan yang tinggi, Kak ya. Oh. Iya, itu benar. Nah, itu tanda mau musim, hujan, Kak ya, atau lagi di musim pancarobanya kalau istilah orang Indonesia kan, pergantian musim gitu, dari musim panas ke musim dingin biasanya itu, Kak ya seperti itu?
Heeh. Betul.

Betul betul. Di mana kan kalau siapa lagi kalau bukan kita yang persiapan lah kan? <chuckles> Gitu kan? Heeh. Jadi, kita udah lebih aware atau kita kan sudah dewasa, jadi kira-kira nih, apa ya prioritas kita saat ini, eee, dengan mengkondisikan tubuh kit dengan cuaca zaman sekarang ya? Yang pancaroba, panas ke ujan, ujan ke panas, ge gonta-ganti aja gitu, Kak. Yang kadang-kadang bikin kita tuh gak ketebak. Aku kadang-kadang juga udah siapin payung tapi gak ujan-ujan ya, aku giliran gak bawa payung, ujan gede.
Nah iya, bener. Nah, it Iya, betul betul. Nah. <chuckles> Iya, kalau kalau di musim pancaroba kan memang sering juga seperti itu, Kak. Ketika kita bawa ya bawa payung, nggak hujan, ketika kita nggak bawa payung, eh tiba-tiba hujan. Nah, untuk meng mengantisipasi hal-hal seperti itu, menurut Kakak, apa sih yang sebaiknya dilakukan?
<chuckles> Oke, mungkin kalau yang lebih baik dilakukan memang ya, mungkin agak kerepotan sedikit, yaitu di musim hujan seperti ini, ya udah gak papa bawa aja payung. Tapi kalau misalkan bawa barangnya udah terlalu banyak, gak papa pake jaket yang anti hujan, tapi kalau misalkan aduh males lah aku pake jaket, ya udah pake topi. Kalo masih males aja, ya udah segera sakit lah Anda, <chuckles> gitu.
<laughs> Akhirnya, menyerah ya, kalau udah di ini ya, tapi memang sebaik eee, ke kita ketika musim pancaroba itu memang sebaiknya lebih, eee, prepare untuk mem membawa lebih baik membawa daripada tidak kan. Kita benar-benar nggak tahu nanti karena memang lagi musim pancaroba, hujannya kapan dateng itu kan nggak tahu gitu. Nah mungkin ini, eee, ciri-ciri dari yang kayak me peralihan dari musim panas ke musim hujan gitu, nah kalau yang dari tanda-tanda dari musim hujan ke musim panas, nah itu apa sih yang sempat, eee, Kakak perhatikan?
<chuckles> Iya. Gitu loh. Iya.